А, визовый режим, а, ну там, банки. А, а, в всё остальное- это вообще, я вас прошу. Вот. Ну, давайте я финал финал этой истории. Приехала хозяйка, туда-сюда. Мы ей там всё показали. Вот я говорю: "Давайте, пускай они побелят нам потолки. Ну, мы там потравили эту пе плесень как могли. Давайте, пускай побелят потолки".
Но визовый там, по-моему, попроще, чем у Европы всё-таки. По крайней мере, был до какого-то момента. Щас не знаю. Мгм. Ага, да. <chuckles> Мгм. Мгм, мгм.
Ам, она говорит: "А я к ним уже сходила. Они сказали, что, раз вы не киприоты, они вам ничего делать не будут. Вообще даже извиняться не хотят".
О! А, то есть эти соседи, которые сделали это вот, э, как раз-таки турки, которые живут на
Да, да, это вот которые вот эти красоту эту сделали, да. Вы вообще представляете себе такое? Это это что вообще? Это что вообще? Нет, ну, вы представляете? Так просто я вообще даже не представляю. В Соединенных Штатах там уже бы там за какой-то за расизм бы на них бы в суд подали.
А. Это, конечно, неприятно, так такое с слышать вообще. Ну, вообще да. Да, согласна. Неожиданно, не ожи не ожидала <chuckles> такого.
<chuckles> Ну да. Поэтому
Ну, м может быть, просто не повезло с соседями, что вот они такие. М, над надеюсь, чт
Мгм. Так что вот такие у меня уникальные впечатления. Уже путешествие у меня 3 года длится, и и к практически каждую неделю есть уникальные впечатления.
От э <chuckles> Ну, а вообще, да. Да, с переездами очень много, э, з забавных моментов, скажем так, забавных. Не всегда забавных, но тем не менее. Ну вот, а если про путешествия говорить, вот когда, м, не жи не переезжаете на место, а просто где-то путешествуете там на неделю, на 2. А вы взаимодействуете с местными жителями для ну, просто для
Н-да. Мгм. Ну, может, вы как-то взаимодействуете, да, с местными жителями. М, взаимодействую ли я с местными? Ну, приходится взаимодействовать. То есть там элементарно, да, какой-то там ко кофе, круассан или что-то там ещё- всё равно ж надо.
Ну да, ну, н например, там Мгм. Да. А у вас не бывает такое, что вы, например, сидите в ну, в кафе, пьёте кофе и как-то знакомитесь с местными жителями, и и они что-то, э, н не знаю, могут вам рассказать, показать? <chuckles>
Мгм. Ну, у меня такое взаимодействие только в Южной Африке было. То есть там вот настолько были как-то, не знаю, приятные люди в общении.
Мгм.
Ам, м, здесь, где я сейчас живу, вообще такого нет. Чтобы я в кафе с кем-то позна Вы знаете, вот по поводу, опять же, киприотов. Это вот, э, тоже интересный момент. У меня ж дочка в университете, э, ну, пока там не начала п писать PHD, да, она ж на лекции ходила в университете университет- всё. Э, киприоты- они вообще даже ни с кем не хотят общаться из, э, ну, других студентов, из других стран.
Вообще такого нет. Муз Мгм. Мгм. Мгм. Так. Ага. А, они только между собой любят, да, предпочитают? Мгм.
Они между собой, у них вот вот закрытое какое-то комьюнити.